À, mình nghĩ nếu mà cái việc so sánh thì cũng có thể là <chuckles> có hai chiều hướng. Nếu mà so sánh thì đâu đó nó cũng có một cái, gại gọi là, cái cái động lực để chúng ta cố gắng, đúng không? Nếu mà chúng ta không có sự so sánh thì đôi khi chúng ta ỷ lại, chúng ta thấy như vậy là ô kê rồi. Rồi là, ờ, chúng ta không có cái sự mà, à, tiến triển thêm, sự phát triển thêm đấy. Thì cái việc so sánh đôi khi khía cạnh nào đấy mình nhìn theo cái hướng tích cực thì mình thấy vẫn cần thiết nhá, vẫn cần phải so sánh, đúng không? Ví dụ như chúng ta so sánh mình với những người tốt hơn để mà mình cố gắng cái hướng phấn đấu chẳng hạn. Đấy, còn về chiều hướng ngược lại chúng ta so sánh ừm, thì cái việc mà so sánh
Ừm. Ừm. Ừm hứm, đúng rồi, công nhận. Ừm. Ừm hứm. Công nhận nha, mình cũng thấy vậy đó. Đúng rồi. Ừm. Ừm hứm. Đúng rồi nha, nhưng mà ừ. Nhưng mà thực sự thì, ờ, mình nghĩ nha, thì chắc chắn là nếu như mà so sánh theo kiểu tích cực á, thì nó cũng sẽ giúp cho mình có động lực để có thể tiến về phía trước, đúng hông? Nhưng mà mình chỉ nên so sánh tới một cái mức độ nào đó thôi. Với lại mình xem nó là động lực chứ không có phải, kiểu, so sánh xong để cảm thấy mình bị tụt lại, xong, kiểu, cảm thấy mình bị áp lực thêm mà, kiểu, một cách tiêu cực á thì nó cũng hông có nên lắm, đúng ha.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, ờ. Ừm. Đúng rồi. ừm. Đúng rồi, nhưng mà nói thật lòng nha, ờ, cái việc mà so sánh để mà có động lực ấy, thì ai cũng biết như vậy. Nhưng mà mình thấy cái việc mà để làm được cái điều đó đôi khi vẫn khó ha. Đôi khi chúng ta vẫn bị bị như bạn nói ấy, nhiều khi chúng ta so sánh rồi chúng ta lại buồn, <chuckles> lại lại lại không có lấy làm động lực mà lấy làm cái điều mà n nản chí trong khi có việc mà công việc của mình chẳng hạn. Thế cái việc đấy mình thấy nhiều khi cái lòng của chúng ta vẫn biết là vẫn vẫn biết là phải cố gắng nhưng mà vẫn có cái sự buồn bã, vẫn có cái sự cái sự e ngại trong đấy. Đấy, thì mình nghĩ để mà làm được cái điều đó thì cũng không phải là dễ đâu, mà chúng ta cũng phải cũng phải học tập và cũng phải trải qua nhiều cái, à, va chạm cuộc sống, đúng không? Thì theo bạn ừm, theo bạn thì bạn thường cảm thấy áp lực từ cái việc mà so sánh đấy thì bạn có những cái cảm làm sao để vượt qua được những cái cái cái, à, việc đấy?
Ừm. Ừ. Ừm. Đúng rồi nha, mình thấy khó đó. Ừ. Ừm. <chuckles> Công nhận nha. Ờ. Đúng rồi. Ừm hứm. <chuckles> Đúng nha, mình cũng thấy vậy đó. Ừm.